هو مش بس الأونلاين هو دلوقتي ما بقاش أونلاين أوي آآ، كتدريس لأ كان في بقى في حض حضور وغياب، والطلبة ييجوا فعلًا، بس ده في السنو بنقول إيه الانتقالية. لكن في السنوات اللي هي الشهادات إعدادي وثانوي الأمر مختلف تمامًا، الدروس الخصوصية طَغَت زي ما أنت عارف طبعًا، فابتدى العيال يبقوا م مرتبطين أكتر، بإن إحنا آآ، طب ي يا مِس ما ينفعش نبقى أونلاين عشان إحنا عندنا دروس تانية في حتة تانية وهكذا، ف بقيت أ عايزة أك أواكب الموضوع ده وعايزة آآ، ما بقاش دلوقتي بالمناسبة في دم أد آمم اسمه إيه؟ <chuckles> كتاب مَدرسي بقى في PDF بقى في موقع البنك المَعرِفة، لو تعرفه طبعًا، بقى في تعامل آآ تكنولوجي بصراحة أنا فايتني فيه كتير، يعني أنا مش أنا ما كنتش من هذه الشخصيات اللي ممكن تتابع فعلًا التكنولوجيا، وإزاي ممكن ت أستخدمها، وإن بقى ليا مثلًا أ أكّونت على مثلًا حاجة في السوشيال ميديا والّا ال حتى إيميلي ما كانش ما كانش أصلًا عندي إيميل يعني فكرة الإيميل دي كانت مش مش مطروحة ومشم يعني عارف ما كنتش يعني متشوّقة إن أنا أدخل العالم ده بصراحة. مش من مُحبّي التكنولوجيا عمومًا للأسف آه، فبقى اضطراري إن أنا أعرف الحاجات دي. إمم.
تمام. جميل. إمم. أكيد. آه. آه، آه. طبعًا. آه. بعض المنتديات والكلام ده كله آه، المنتديات التعليمية، إمم. إمم, جميل. ده أحاسيس طبعًا كلها طبعًا، هي أ أحاسيس طبيعية. جدًا، اللي أنتِ بتمُرّي بيها ده إحساس طبيعي جدًا، جدًا، لإن هو عالم ما قبل كورونا، هو عالم فعلًا ما بعد كورونا، وفي نفس الوقت أنتِ مطلوب منِّك إن أنتِ تواكبي الموضوع ال آآ، آمم، مواكبة التكنولوجيا بمعنى أصح وبطريقة سريعة جدًا، جدًا. أنتِ حسّيتِ إن في حاجات كتير باب اتفتح عليكِ والباب ده آآ كبير جدًا، جدًا، موضوع التكنولوجيا أنتِ ذَكَرتِ إن أنتِ حتى ما كانش عندِك إيميل اضطريتِ تعملي إيميل واضطريتِ تعملي آآ، أكّونتات على السوشال ميديا وأكّونتات على آآ مواقع التواصل عمومًا، عشان تسهّل التواصل بينِك وبين الطلبة، وبينِك وبين الإدارة والكلام ده كله، أنا مُتفهّم ده شيء طبيعي جدًا، جدًا، بس خلّيني أسألِك برضو سؤال مهم جدًا، هل جالِك تعليقات إن أنتِ في تقصير عمومًا في العمل عندِك؟